Ah oui, mes aventures exceptionnelles. Pour planter, heu, pour planter le cadre un petit peu, on est en novembre 2022, heu, dans sur mon campus universitaire, là où je fais mon Erasmus en Norvège. Heu et heu, la magie de Noël commence à s'installer. Il y il y a de la neige dehors, heu, évidemment on est en Norvège donc tout est couvert de neige, les magasins ont sorti les décorations
Ah. OK. Mmh n'empêche, mmh mh. Ah, waouh! Ouais c'est un je c'est un pays qui joue beaucoup le jeu des décorations de Noël non?
et Ah là là, bien sûr que oui. <laughs>
Ouais. OK, donc t'es complètement imprégné de l'esprit, heu
Même ah là oui, dès que ah oui oui, ils ont même une boisson spéciale, un un soda, heu, spécial qui s'appelle le Julebrus, donc, heu, en fait, heu heu, Jul en norvégien c'est Noël et brus, bah, c'est une boisson gazeuse, donc en gros, heu, la boisson gazeuse de Noël quoi et heu
Ah ouais. Mmh mh. Ah oui d'accord, qu'on trouve dans les magasins et chez les commerçants qu spécifiquement à cette période, si tu veux en boire en plein mois d'avril, tu peux pas? Ah ouais, OK.
S Impossible! impossible et j'irai même plus loin dans la description, heu, il y a une guerre entre chaque ville. Parce que chaque comme c'est pas très compliqué à faire, hein, heu, chaque ville a sa propre brasserie et il y a des concours nationaux
Mmh. Ah oui!
heu, il y a un concours national, pardon, pas nationaux, il y un concours national pour élire le meilleur Julebrus et toutes les grandes villes se se tirent la bourre. Donc, heu, voilà. Même là-dessus, ils jouent, heu bon, il faut pas regarder la ga ah oui, faut pas regarder la composition chimique de la boisson, mais, heu, voilà, même là-dessus, ils jouent dessus
D'accord. Ils jouent la compétition à fond, heu, OK. Mmh. <chuckles>
et hem, du coup, le, heu, d d la magie de Noël commence à s'emparer du campus. Nous aussi, on veut la magie de Noël, mais on veut la vraie magie de Noël. Donc, on habite dans des appartements, heu, qui enfin dans des dans des grandes colocations à étages où on a chacun notre chambre. Donc voilà et heu, on est en fonction des immeubles, on est entre 6 ou 10 par étage et avec des amis, on se dit: «Mais attends, ce serait quand même bien qu'on ait un sapin de noël!».
Mmh. Bien sûr. Ouais. D'accord.

Non, non, non, des, heu, là, c'est des amis. Non, pas forcément, parce que quand j'étais là-bas, heu, je je n'étais pas, heu, je me je je ne faisais pas un embargo sur les français, mais je me suis dit: «Quitte à voyager, autant être pote avec des internationaux, des français, je pourrai en trouver». Donc non non, là, heu, pour, heu, donner la, c'est une denrée moins rare en France exactement, pour donner, heu, le, hem, l'identité de l'équipe, heu, l'équipe du crime, il y avait, heu, un il y avait une polonaise, un slovène, heu, un norvégien et un hollandais.
Pas forcément. Mmh. C'est une denrée moins rare en France. <chuckles> OK. Donc avec la langue commune qui est l'anglais, peut-être? OK. Ça fait vraiment beaucoup de langues différentes.
Voilà. L'anglais. Oui parce que là, oui. C'est vrai que c'est, heureusement qu'il y a l'anglais, parce que c'est difficile de trouver un dénominateur commun là. Hem et heu, du coup, voilà.
Oui, c'est clair. Donc, voilà partie la joyeuse équipe, heu, universitaire, heu, à la recherche d'un sapin.
À la recherche d'un sapin de Noël. Mais nous, on veut un vrai sapin de Noël. Nous, on veut un vrai. Et on est étudiant, heu, ça coûte cher. Alors pourquoi, pourquoi on s'embêterait, hem, à aller acheter un sapin de Noël quand on peut en trouver dans la forêt? Heu, exa, tout tout à fait, tout à fait. Sauf que bon, heu, c'était pas forcément autorisé dans le campus. Heu, y c'est comme en fait on savait pas. Voilà. En fait on savait pas si c'était autorisé, heu, on savait pas si c'était autorisé
Ah oui, bien sûr. Mmh. Bien sûr. Exactement. Quand on peut prendre une hache et aller en couper un de ses blanches mains. Mmh mh. <coughs> Mais qu ouais, voilà, quand même, vous vous dites que peut-être, heu, comme il y en a pas autour de vous et que personne d'autre a lancé l'initiative, vous vous dites que c'est peut-être pas pour, heu, une mauvaise raison.